Evet, şöyle, çünkü öncesinde, aslında bu geçiş dönemindeyken, eee, ben h eee, böyle, ısrarla birileriyle iletişim hâlinde olmaya çalışıyordum. İşte, arkadaşlarım beni arasınlar, ben onları arayayım. Hatta, o zamanlar, dediğim gibi modun biraz düşük olduğu için, yani, o sürece alışmak, benim için çok zordu ve, eee, bunu hep böyle paylaşmak istiyordum, hani, duygularımı anlatmak istiyordum. Hani, aileme direkt anlatamıyordum çünkü üzülmelerini istemiyorum yani, hani. O yüzden biraz daha arkadaşlarım, hani böyle uzun süredir, ııı, birlikte olduğum arkadaşlarımı arayıp, işte, uzun, uzun sohbetler ediyordum ama, ııı, muha yani telefon görüşmemiz bittikten sonra, ben yine eski yalnızlığıma dönüyordum aslında. Bu, bir şeyi değiştirmiyordu. Hani, böyle zamanımı onlarla doldurmaya çalışıyordum ama günün sonunda baktığımda aslında yalnızlık duygumu çok o değiştirmiyordu. Çünkü yanımda değildi onlar yani. O yüzden, ben biraz daha, bunu nasıl öğrenebilirim diye, e, çaba sarf Yani şu an artık sen tek başına yaşıyorsun ve bu bunu, bunu biraz sevmelisin. Çünkü şöyle bir durum var. Birileriyle evet bir, a ev payla ııı, paylaşabilirdim ama, eee, bakış açın aynı değilse, işte, yaşlarınız aynı değilse, geldiğiniz sosyal ortamlar aynı değilse, o daha çileli bir duruma dönüşebilirdi açıkçası. O yüzden ben, tek yaşamayı tercih ettim ama, eee, sonrasında kendimi tanımaya başladım, kendimi dinlemeye başladım, e, nelerden hoşlanıp hoşlanmadığımı fark ettim mesela yani, hani.
Hı hı. Tabii, zordur. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Kendini de tanıma fırsatı sağladı sana o zaman, bir nevi yalnız kalmak. Hı hı.
Evet, ev evet, evet kesinlikle. B ııı, yani dediğim gibi, kim olduğumu anladım. Yani, ııı, kendimi tanıdım açıkçası. Eee, ol ııı, benim için za g yani böyle zaman geçtikçe aslında, eee, bu duyguyu, yani yalnız yaşamayı böylelikle sevmiş oldum aslında.
Evet. Hı hı. Peki, şunu da merak ettim. Şimdi, ııı, ne kadar oldu sen yurt dışına yerleşeli ve ailenden uzaklaşalı?
Eee, şu an 5 yıla doğru gidiyor ve bunun işte 4 yılı, ııı, ya yalnız yaşıyorum şu an. Ve hatta, bulunduğum, ilk geldiğim, eee, ülkede, ilk geldiğim şehri de değiştirdim işten dolayı, eee, ve tekrardan ben aslında sıfırdan, eee, bir çevre edinmeye çalıştım. Adaptasyon, yeni, işte, bir yer bulmak, oraya yerleşmek, iş arkadaşlarım ama, ııı, daha öncesinden biraz tecrübeli olduğum için aslında, bu böyle şey gibi, hani birden böyle bir şey toslamış gibi olmadı aslında. Hani gelen şeyi, biraz daha böyle güzel karşılayabildim. Yani ne yapacağım, çünkü artık bir bilinmezlik değildi benim için yani, hani. Nasıl adapte olacağımı Evet, evet.
Hımm. Anladım. Hımm. Bir adaptasyon süreci oldu, evet. Hı hı. Hı hı. Evet. Tabii, yani alış alışmışsındır. Peki, şunu merak ettim, şimdi yaklaşık bir 5 sene oldu diyorsun. Eee, illaki bir sosyal çevre de yapmışsındır. Peki, böyle kalabalık içinde de yalnız hissettiğin anlar oluyor mu şu anda da?
Evet. Evet.

Eee, oluyor. Eee, o yüzden aslında biraz daha yani önceden, hani, arkadaşlarım kırılmasınlar diye, hani, her davete gitmeye çalışıyordum. Hani, mesela eğer diyelim ki 2 günlük hafta sonu tatilinde, bir günü biraz daha evde zaman geçiriyorum kendimle, hani, eee, işte, evin işidir Ama diğer bir günü, hani birileriyle bir arada olmalıyım diye düşünüyordum ama şimdi şunu fark ettim: Aslında, eee, gittiğin ortamda o or ımm, oradaki muhabbetten, konuşulanlardan da keyif almıyorsan orada olmanın hiçbir anlamı yok ve o s senin zamanından gidiyor aslında. Eee, o oy o yüzden, yani, her davetin Bir de tek olduğum için, eee, böyle, eee, evli arkadaşlar falan, hani, davet ediyorlar hani, tek kalmayayım diye ama hâlbuki ben şu an yalnızlığımı seviyorum zaten ama hani onları kır kırmamak için İşte, evet, o tercihe dönüştü. Evet, tercihe dönüştü. O yüzden, hani, biraz daha o davetler gerçekten beni mutlu etmeyecekse, eee, böyle uygun bir şekilde, kibar bir şekilde, hani, eee, reddediyorum ve o ortamda ol olmamaya çalışıyorum. Biraz daha gerçekten bana keyif verecek evet, keyif verecek ortamlarda.
Hı hı. Evet. Çok güzel. Hı hı. Mantıklı, evet. Hı hı. A, çok güzel o zaman. Seninki bir tercih oldu o zaman yalnız kalma konusu. Hı hı. Hı hı. Tercih etmiyorsun. Hı hı. Peki sosyal medya kullanıyor musun?
Sosyal medyayı, eee, bir sü bir bir süre önce tabii ki kullanıyordum ama şu an, eee, açıkçası oradan da çıkmış durumdayım. Çünkü orada yine kaybettiğim zamanın, eee, hani beni üzdüğünü fark ettim ve, eee, şöyle bir durum da oluyor aslında: Mesela, işte, Türkiye'deki arkadaşlarımın, eee, oradaki paylaşımlarını görünce biraz, eee, üzülebiliyorum. "Ya işte ben de orada olmalıyım." Hâlâ böyle gelgitler olabiliyor. O yüzden "Onları görmeyeyim." diyorum. <chuckles>
Hı hı. A! Hı hı. Anladım. Evet. Ben de aslında Evet, ben de tam şunu soracaktım: Hani, sosyal medyanın sence yalnızlık duygusuna etkisi ne? Yani iyileştirici mi yoksa tam tersi mi olduğunu düşünüyorsun, diye o zaman tam tersi bir etki de yaratabiliyor diyorsun. Doğru mu?
Hımm. Evet, be benim benim için iyileş benim için aynen, benim için iyileştirici değildi aslında. Biraz böyle, hani, "Ah, orada da olsaydım. Hani, ben y niye şu an buradayım?" gibi sorular sormayayım diye kendime aslında. Eee, o yüzden, eee, çok da şey yapmıyorum, yani hani, eee, paylaşımları çok, eee, takip etmiyorum açıkçası, yani, "Ne var, ne yok?" diye.
Hı hı. Anladım. Evet, mantıklı. Farklı bir bakış açısı. Hı hı. Peki Evet, peki yurt dışında yaşayan biri olarak, eee, birine yalnızlığıyla başa çıkması için ne tavsiye ederdin?